Hola, ¿cómo te va?, cuéntamelo. Oye, ¿qué tipo de música es lo que te gusta y qué es lo que te gustaba prese específicamente cuando eras niño?
Bueno, en estos momentos de mi vida, la verdad es que me gusta la música en general. No te podría decir que no no me llame la atención algún género, y creo que justamente viene también desde que era niño. La verdad es que, ah, mm, en mi casa siempre han escuchado quizá no esta parte del rock pesado o el reguetón, pero sí eran mucho de escuchar quizá ritmos latinos o o si estaban a lo mejor en una reunión o algo o algo distinto, este, música un poquito más como contemporánea de no sé, Pedro Infante, Juan Gabriel, Rocío Dúrcal, Luis Miguel.
Okey. Claro. Ajá. Ya. Mucha música latina.
Ajá, y también en inglés, rock en este, en inglés de los ochentas o también en español. Entonces, pues, desde muy niño siempre estuvimos como o estuve más bien muy ligado a a todo lo que tenía que ver como con con la música en general y la verdad es que la disfruto a día de hoy m muchísimo. Ya como niño yo creo que.
Ajá, claro. Ajá. Claro, te entiendo.
Quizá que me haya marcado pues son estas canciones no sé, ah, mm, ¿como cuál sería un buen ejemplo? ¿Amor eterno, quizá?
A ver, dime algo así que, no sé, en algún evento o en algún momento que te que te recuerde muchísimo.
Sí, justo, mira, por ejemplo, Amor Eterno me recuerda mucho como a lo que te comentaba, ¿no?, de estas reuniones en casa de los abuelos, o este tipo de canciones que eran como de de estos artistas, este, me traen como todos estos recuerdos de, mm
Claro. Ajá.
de esas reuniones en familia o quizá hasta como con más personas en las que, pues, estábamos, pues, como que sentados en la mesa o en un patio, o hacer una terraza, yo jugando con varios niños.
Claro. Como unas Como algún, que es como bolero romántico, ¿no?, me parece.
Sí sí sí sí, algo más romanticón, más, este, más ligado como a estas letras tan pasionales, entonces, como que me me transporta mucho a esas épocas también, este, me trae muchos recuerdos en estos momentos, quizá la música de caricaturas.
Claro. Ajá, sí, definitivo, ¿no?, porque pasabas mucho tiempo, a lo mejor, no sé, saliendo de la escuela y te sentabas a a a comer tu tu merienda y veías alguna tipo de caricatura, ¿no?
Por supuesto, la verdad es que, por por ejemplo, en estos momentos me acuerdo mucho de de eso, de de ver, este, las intros de los de los dibujos animados que había en esos horarios, o sea, de la mañana cuando antes iba a a la escuela o o en la tarde ya llegando de
Ajá. Ajá.
Y, pues, la verdad es que también como que esas canciones me transportan mucho y me hacen recordar muchísimo como estas partes de de mi infancia como niño en la cual, este, me divertía, pues, viendo estos dibujos animados, em
A Y son intros como muy repetitivos, ¿no? Tengo entendido, debe de ser, no sé, como a lo mejor tu caricatura que vivías en la mañana antes de prepararte ir para ir a la escuela o después de que llegabas, ¿no? Y a lo mejor y me imagino el escenario con tu mamá preparándote el almuerzo para para la familia y y prendías la televisión y escuchabas el intro de esta caricatura, ¿no? ¿Cómo cuáles habían en ese entonces?
Mm. Pues yo creo que en est en esos tiempos la verdad es que sí, eh, te lo que mencionas sí, sí tiene mucho sentido, sí es este definitivamente sí me me traslada a lo mejor cuando recién me salía de bañar y tenía que esperar a que me hicieran el desayuno y, pues, en lo que pues estaba viendo las caricaturas, este, no sé, me acuerdo mucho en estos momentos como de los Looney Tunes, no sé.
<chuckles> Buenísimo.
Am, El Laboratorio de Dexter, ah, La Vaca y el Pollito.
Ah, ya, sí. <laughs>
Todas estas caricaturas que eran como.
Como que eran del del de la de la programación de la mañana. Eh, Las Chicas Súper Poderosas.
Claro, tengo entendido que son como de los dosmiles ¿no?
Sí, dosmiles, noventas, Johnny Bravo, Coraje del Perro Cobarde, como que todas estas intros de estas canciones de las caricaturas, este, me traen muchos recuerdos. Quizá ya un poquito más grande seria, no sé, Phineas y Ferb, o todo este tipo como de de caricaturas que vinieron después, pero en si como que las que más me marcaban eran estas que te comentaba anteriormente, y quizá también, no sé, las de Pokémon y de Dragon Ball Z, que eran como pues, estas estas intros tan tan como rockeronas. También los Power Rangers ahorita que dije rock.
Ajá. Claro. Ajá. Ya, sí, un ícono. Ajá. Oye, y tengo entendido también que las traducciones que se hicieron en español de esas canciones son superfuertes, ¿no? Porque, bueno, está la versión original de de Japón, pero se volvieron muy populares ahorita que dices de Pokémon y de Dragon Ball, las versiones en en español, ¿no?
Sí, la verdad es que sí dieron un un paso muy muy grande aquí en en Latinoamérica con con el el la traducción de las intros. La verdad es que uno las recuerda ya de memoria.
Claro.
Completamente, está está curioso, ¿no? Como
De que las, de repente te llega el recuerdo y empiezas a tararearlo ahora que ya eres adulto, ¿no?
Sí, por supuesto, o hasta la cantas tú mismo ahí en en el carro, o si te toca a lo mejor con los amigos en la reunión, este, esta parte de de pues, cantarlas a todo volumen con con los amigos y y y ajá, y recordar como que toda esta parte.
<laughs> Ay, qué bonitos recuerdos. Claro, sí, no, qué importante fue. O sea, creo que la televisión formaba parte de todas las familias de los dosmiles ¿no? Mm, a ver, no sé si actualmente esto siga funcionando de esta manera, yo creo que ha cambiado un poquito con el internet, pero creo que antes era lo que tú dices, ¿no? Los momentos que a veces unía la televisión, los programas y los intros con la familia o los amigos.
Por supuesto, la verdad es que por mucho tiempo la televisión fue como que parte fundamental de esta parte de de, pues, interactuar con los demás, ¿no? Si no es porque viste un show en la noche, quizá en la parte de los adultos, algún programa de comedia o una situación así, pues, como niño, pues, que viste la caricatura, el último episodio, que que no sé, en algunos casos que se repetía la caricatura porque no tenían como la programación completa, entonces llegabas como un punto de la caricatura en la que ya estaban a punto de avanzar algo importante y te reseteaban todo otra vez.
Claro. Ajá. Claro, sí definitivo. Ajá. Wao, sí, qué frustración. Oye, y a ver
Sí, entonces era parte.
Ajá, y y debes de tener alguna anécdota con alguna persona. ¿Tienes alguna anécdota con alguna persona de de, no sé, de estas caricaturas, intros o o esta música que me comentas?
Sí, no, varias, la verdad es que por ejemplo, ahorita, mm, como comentando toda esta parte, pues, de las canciones en los dibujos animados, me acuerdo muchísimo como en estas fiestas infantiles, cuando también te ponían las canciones de Disney
Ajá. Ya.
yo me acuerdo que una vez por accidente este pues, ju jugando a ser Tarzán y, pues, pusieron la canción, nos pusimos a jugar de que un niño era el Tarzán y otro niño era el el el jaguar que contra el que pelea
<laughs> Ajá. Claro, sí, sí, sí.
y ya y, pues, ahí salieron este, pues, niños peleados este
<laughs>
pero pues, o sea
Solían ser un poquito más violentas antes, también las los dibujos animados, ¿no?
no sé como que también te ajá, no, y y y los niños de repente, pues, también son niños, no no miden a lo mejor la fuerza o o la o la forma en la que van a a suceder las cosas, entonces, pues, me acuerdo mucho de eso, me acuerdo mucho de de estar, este, pues, cuando cuando niño coleccionabas, no sé, los tazos o o las tarjetas de de estos dibujos animados y las intercambiabas con los amigos o las o las jugabas, este, pues, como se jugaban comúnmente, pues, de que
Claro. Ajá. Ya. Sí, había muchos coleccionables. Ajá.
hacías el el como
Eh, habían distintos juegos y luego hacías trueques, ¿no?, también con con tus compañeros, me imagino.
sí, el trueque ahí también, este, toda esta parte de que, pues, también como niño que te gustaba llevarlos a la escuela para, pues, no sé si para presumirlo sería la palabra, pero, pues, sí para enseñárselos a tus amigos y y esconderlos, no sé, de los maestros porque te los podían quitar, no sé, como que pronto me trae mucho
<laughs> Claro, porque a lo mejor estaban prohibidos, ¿no?
sí, por supuesto, entonces es es como muy curioso, ¿no?, esta parte de que, pues, te tocaba convivir con muchas cosas alrededor de estas situaciones de las caricaturas, y, por ejemplo, en el caso de también te comentaba de lo de las canciones de Disney, me acuerdo mucho que
Claro. Ajá, platícame.
en su momento, muchas de estas canciones a veces tenían un trasfondo, pero tú no lo entendías simplemente, pues, decías que sonaba bonita la canción y ya lo que lo que como niño te te traía esos recuerdos, como adulto, a lo mejor ya tienes más la letra y dices, ah no, pues, estaba está muy fuerte la letra, ¿no?, o situaciones así.
Claro, porque Lo analizas. Sí. Sí, le diste a un punto, ¿no?, porque luego mucha gente escucha música o, bueno, como dices, ¿no?, antes no habían tantas regulaciones, entonces, pues, te vas por el ritmo, no tanto por el análisis de lo que conlleva la letra, ¿no?, entonces, ahora que eres adulto, que tienes más madurez, empiezas a analizar y dices, guau, ¿no?, o sea, con razón, todos este tipo de de caricaturas ahora están, pro eh, prohibidas, o esta música se está empezando a restringir, ¿no?
Sí, por supuesto, y y pues, viene también de la mano como con toda esta parte de que, pues, también, pues, uno madura y empieza a entender muchos contextos que que quizá como niño no, pero, pues, de igual manera esta música ya ya se quedó contigo ¿no?, y te acompaña durante todo este tiempo, al final de cuentas creo que
Claro. Sí, finalmente, pues, eran otros tiempos, ¿no?, se dice.
Sí, por supuesto, y es esto ¿no?, de que, pues, a final de cuentas tú te quedas con lo que realmente te gustó, porque si no, no dudo que se haya olvidado, y
Claro.
creo que estas canciones de estas películas, o de estas series, o caricaturas, este, pues, creo que fueron parte del desarrollo de de uno con como niño y por eso hasta el día de hoy, de alguna manera, te puedes acordar de la letra, de de de dónde proviene quizá esta canción y es es bastante curioso, ¿no?, porque al final de cuentas son momentos que puedes compartir contigo mismo y también los compartes con con tus conocidos o con tu familia, quizá hasta con tu pareja.
Ajá. Claro. Marcaron generaciones, ¿no? Claro, oye, ¿y te ha conectado, no sé, actualmente ya como adulto, el compartir algún tipo de caricatura o o canción?, no sé, ¿a lo mejor con tu pareja actual, o alguien en el trabajo, o personas ya en tu vida adulta?
Sí, por supuesto, la verdad es que lo que te co mencionaba, ¿no?, pues uno, pues, recuerda con mucho cariño estas caricaturas y es muy complicado que no conectes con alguien que también las disfrutó.
Claro. Definitivo, pues, momentos felices, ¿no?
Porque sí claro, y pues, son momentos que todos todos vivieron al ser niños, entonces, pues, está esa parte como de que si alguien a lo mejor sigue viendo o se sigue manteniendo como actualizado con este dibujo animado, con esta
Ajá.
con esta caricatura, la verdad es que, pues, siempre va a existir esta interacción, digo, eh, ya teniendo como ejemplos muy concretos.
Claro. Y se generan como las tribus, ¿no?, las tribus urbanas, ¿no?, con los mismos gustos.
Sí, por supuesto, sí, tal cual, y es esto, es lo que te comento, pues, am, por ejemplo, ya como ejemplo concreto, como te mencionaba, en mi trabajo definitivamente tengo muchísimos, muchísimos, este, amigos que también vieron las caricaturas que yo vi y podemos platicar de ellas, podemos cantar estas canciones, quizá a lo mejor no no a viva voz, pero quizá tararearlas, escucharlas y, pues, te va a sacar esa sonrisa, esa risa como de que, ah sí, claro, cómo olvidar esta canción.
Ajá. <laughs> <laughs> Claro. Un gran rompe de hielo, ¿no?, también puede ser para conocer nuevas personas.
Sí, por supuesto.
Que, a ver, no sé si te ha pasado, pero luego, sé de historias de, a lo mejor es vas tarareando en el transporte público, en una plaza o en la calle caminando, vas tarareando una canción y conectas con otra persona, ¿no?, y dice: "Ah, claro, estás cantando tal canción o tal intro". No sé si te ha pasado.
Sí, de hecho, sí, en el transporte público me sucedió una vez que pues este yo estaba escuchando y por no sé qué habrá pasado, se me desconectaron los audífonos y se escuchó como a todo volumen ahí en el transporte público mi canción, de hecho, creo que eran de esta parte de los intros y los cierres de las caricaturas de Dragon Ball.
<laughs> Ajá. Ya, sí sí.
Y estaba chavo, tendría como unos 15, y pues de repente, pues estábamos ahí, era recién saliendo de la prepa entonces pues otros otros chavos también como que escucharon lo que estaba escuchando <inhales> y pues con esa edad, pues s como que s eres un poquito menos propenso a tener ciertas cosas en vergüenza cuando estás con tus amigos, entonces entre ellos empezaba de: "Ah eso es todo", digo escuchando esa canción y, pues, ya terminé como platicando con ellos durante el viaje y pues
Ajá. <laughs> Claro. <laughs> Ajá.
así, resultó que al final, pues, estaban so sobre mi misma generación y pues terminamos conviviendo ya como <inhales> de manera más cercana, como amigos.
Y conectando con las personas, ¿no?, que ni conocía. Claro, <laughs> es bonita esa historia. Sí, yo creo que debe pasar mucho.
Sí. Y es eso de es lo que te comento, como que todos de alguna manera estamos conectados y pues nos marcaron estas caricaturas por o estas estos intros, estas canciones que te que te transportan directamente a esos momentos que que viviste como niño, que que disfrutaste también como niño y que y que siempre como que existe esta anécdota que que mencionabas anteriormente, ¿no?, de que todos o esperando desayuno o preparándose para la escuela o regresando también de la escuela, quizás hasta esperando a terminar tu tarea para poder ver ese programa o o toda esta situa
Definitivo. Claro. Sí, marcó generaciones. Claro, porque se seguía horarios, ¿no?, o sea, antes tú tenías que esperar los horarios, ahora es mucho de de lo que tú quieras buscar y lo ves al momento, pero, pues, antes, eh, digo, lo mencionaste también anteriormente, de que te repetían los capítulos y lo repetían y tenías que esperar hasta, no sé, final de año, mediados de año, hasta que lanzaran nuevos capítulos, ¿no?
Sí, l era este este tema como de que te generaba esta expectativa, ¿no?, de de que ojalá que esta sí sea la buena, porque tampoco es como que te avisaran que ya adquirieron quizá la siguiente temporada o o este este nuevo cierre, ¿no?, sino que al final de cuentas resultaba que estabas como en expectativa de ver que
Claro. ¿Qué es lo que va a venir?
que que venía, porque al final de cuentas, pues, todos estábamos como de que ojalá que ya el siguiente capítulo ahora sí sea el bueno y no me vayan a a reiniciar todo el programa por completo o o de que ya te te te dieron el siguiente capítulo y te quedas como picado porque vas a querer más, ¿no?, al final de cuentas te ya te dieron un poquito de de lo que tú deseabas y te quedas superpegado con con esta situación.
<giggles> Sí, definitivo. <laughs> Claro. Definitivo, qué divertidas anécdotas me diste.
Sí, la la verdad es que también el recordarles en estos momentos fue como que algo pues muy disfrutable si pudiera decirlo de alguna manera.
<laughs> Excelente, pues espero haber escuchado y poderte haber eh, a ayudado en este ratito de conversación.
Sí, muchas gracias, la verdad es que disfruté mucho es cha esta charla y espero que podamos hacerlo pronto.
Hasta luego.
Bye.